"I Want It That Way", hình như cũng có có nghe, có nghe qua nhưng mình không thuộc bài đó đâu. <laughs>
Ờ. Ừm hưm. Ờ, vậy thì nói chung là bạn, ờ, hay nghe nhạc Việt à? Ừm hưm.
Đúng rồi, mình hay nghe nhạc Việt
Ờ, mình cũng hay nghe nhạc Việt. Vậy thì bạn có thích, ơ, đặc biệt một sơ một ca sĩ nào không, hay một nhóm nhạc nào không? Ừm hưm.
À, cũng kh không, mình không có cái, a, hứng thú đặc biệt nào với, a, với, a, những cái ca sĩ Việt Nam. Thế bạn theo bạn thì thì thì bây giờ hiện tại thì, ờ, ca sĩ Việt Nam nào thì là hiện tại đang nổi nhất?
Ừm hưm. Ừm hưm, đúng rồi. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Ờ. Ừm hưm Ừm hưm. Thì theo mình ấy, ca sĩ Việt Nam hiện tại đang nổi nhất thì nói chung là vẫn không thể ai qua được, ờ, Sơn Tùng MTP thôi. Mình thấy là Sơn Tùng MTP thì gần như ra, ờ, hit nào thì nói chung là cũng rất là hot, h cái bản nhạc đó. Ờ, ngoài ra thì mình nghĩ là cũng có một vài ca sĩ khác, ví dụ như, ờ, Jack chẳng hạn, đó, nhưng mà nhiều khi anh ta cũng nổi tiếng về nhiều thị phi, đúng không? Đó, thì đó là một số ca sĩ mà mình cũng biết. Vậy thì, ờ, bạn có hâm mộ ca sĩ nào không? Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm.
À, Sơn Tùng. Hợp lý á. À, scandal. À. Mình thì cũng không <chuckles> không hâm mộ ca sĩ nào, nhưng mà mình thì hay nghe nhạc Vàng này, ngày xưa mình thì, ờ, thích nghe nhạc của Như Quỳnh với Trưởng Vũ ấy. <chuckles>
Ừm hưm. Ồ. À, Như Quỳnh với Trường Vũ thì đ ưm, đều là những cái, ơ, ờ, nhạc sĩ, những cái, ơ, ca sĩ gạo cội của Việt Nam rồi, đúng không? Ừm hưm. Đúng rồi, vậy thì ừm hưm.
Đúng rồi, <chuckles> thì, ờ, thực ra là mình nghe cái cái nhạc đấy là từ hồi sinh viên cơ. Thì, ờ, cũng rất là buồn cười là khi, ơ, mình đến, ơ, ngày mình sinh viên ấy, mình đến cái cái cái cái cái khu trọ đấy thì mình thấy có 2 cái, a, 2 cái điếu cày ở đầu, ờ, ngõ, sau đấy nghe thấy người ta mở nhạc Vàng, thì mình nghĩ là chắc khu này là khu của của của những cái người công nhân, ơ, lao động, ờ, gì gì đó, chắc người già. Xong rồi sau vào mình mới biết là toàn sinh viên thôi, s mà sinh mà sinh viên thì lại s hút điếu cày và nghe nhạc Vàng, chẳng thấy nghe nhạc trẻ bao giờ cả. <chuckles>
Ồ. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ừm hưm. Người già. À, à. Ừm hưm. Đúng rồi. Ừm hưm. Ờ. Ừm hưm. Ồ, ờ, cái, a, nghe nhạc Vàng cái thời đó thì khả lăng cao nà núc đấy là nghe nhạc thời đó cũng chả khả năng cao là cũng không có những cái thiết bị, ví dụ như laptop hoặc là ấy, đúng không? Mà phải nghe nhạc bằng những cái, kiểu như, mấy cái điện thoại mà, gọi là, cục cục gạch, đúng không? Hay sao?
Đúng rồi, thời đó cũng đúng là điện thoại cục gạch, thời Nokia. Với ngày đó laptop thì vẫn là khá đắt, nên mọi người, ờ, ờ, thường sử dụng là cái máy tính bàn cộng với cái loa, ngày ngày đó có máy tính bàn với loa mà để nghe nhạc đã xịn sò lắm rồi bạn.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì theo bạn nha, âm nhạc có thể thay đổi tâm trạng hoặc giúp thư giãn như thế nào trong lúc bạn làm việc hay bạn làm việc?

Nhưng mà bạn có bạn có cảm thấy là khi mà mình, ờ, ngủ muộn thế này thì thì thì cái cái cái cái tâm trạng của mình một ngày hôm sau nó cũng hơi mệt mỏi và và và đồng thời mình nó yếu đi không?
Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì chắc chắn là, kiểu, nếu mà bạn ngủ một cách muộn như thế này thì nói chung nà tâm trạng của ngày sau và ngày ờ, thể đầu tiên là thể về sức khỏe của ngày sau này, thì là chắc chắn là khi bạn dậy nó sẽ không được thoải mái, nó không được, ờ, gọi nà gọi là đủ tinh thần cho nắm. Thì nói chung nà mình, ờ, phải chấp nhận thôi, tại vì căn bản nà hiện tại mình đang sinh viên. Nói chung nà vẫn phải, gọi nà, học hành các thứ, nà nhiều khi chạy deadline các thứ nà phải thức khuya để xử lý. Đó, vì vậy nên nà nói chung nà cũng không thể, gọi nà, ờ, buộc phải đi ngủ sớm được, đó. Ừm hứm, đấy nà cuộc sống của mình. Ừm hưm.
Đúng rồi. Ừ. <chuckles> Đúng rồi, ừ. À. À. Thế bạn, ờ, bạn hay nghe nhạc như vầy thì bạn, ờ, cảm thấy mình bị hát có ổn không?
Ừm hưm. Ừm hưm.

Chào bạn.
Hello xin ô kê, xin được chào bạn nhá. Ờ, rất vui khi được nói chuyện với bạn. Ô kê, mình cũng rất vui khi được nói chuyện với bạn ngày của bạn ngày hôm nay. Thì nói chung hôm nay là một ngày bình thường đối với mình. Mình cũng, gọi là, vừa mới là đi chơi với bạn bè về xong và ngồi nói chuyện với bạn bây giờ. Còn bạn thì sao?
Ờ, rất vui được nói chuyện với bạn. Hôm nay bạn thế nào? Ừm. À. À, mình thì cũng có chút việc, thì mình, ờ, cũng vừa mới về, thì hôm nay đã phải ngày cuối tuần của bạn chưa, hay là mai bạn vẫn vẫn làm?
Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Thì nói chung là hôm nay là ngày cuối tuần của mình rồi, ờ, tại vì căn bản mình giờ đã được nghỉ để ôn để ôn thi, để để đó. Thì, ờ, còn bạn thì sao? Ừm hưm, vẫn phải đi học chứ hả, hay là đi làm chứ hả?
À. À, rồi, mình hiểu rồi, ừm. Thì mình, ờ, thì đi làm rồi, thì, à, hôm nay cũng là ngày cuối tuần, ngày mai mình được nghỉ. Nhưng mà gần đây mình có một số cái, à, cái cái, à, c c cái cái công việc nó cứ, ơ, lu bu ấy nên là người nó cũng hơi mệt một chút. Thế nên là thỉnh thoảng mình cũng, ơ, thay đổi đi, mình có thể làm những cái nọ cái kia hoặc là nghe nhạc để giúp mình thư giãn cho để giảm stress đi.
Ồ. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm hưm. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ờ. Ừm hưm, bạn có nói là nghe nhạc hả? Thì nói chung nà mình nói chung nà mình cũng, ơ, hay nghe nhạc để có thể, gọi nà, để thư giãn. Vậy thì theo bạn nha, ờ, bạn hay nghe loại nhạc thể loại nhạc gì đó?
Thế bạn đúng rồi. Ừm. À, cũng tùy tâm trạng, khi nào mà thấy, a, buồn buồn thì mình nghe nhạc Vàng, còn khi nào thấy vui vui thì mình nghe nhạc Remix, còn lúc nào chill chill thì mình sẽ nghe nhạc phim Trung Quốc. <chuckles>
Ừm hưm. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ờ, thì nói chung nà mình, ờ, cũng có những cái thể ờ, mình nói chung nà mình cũng giống như bạn thôi. Ờ, mình sẽ, gọi nà, có thể, gọi là, tùy vào cái, ơ, tâm trạng, tùy vào cái có thể, gọi nà, cái cái môi trường xung quanh rồi mình có thể nghe những cái loại nhạc như thế nào, đúng không? Thì nói chung là mình ngày xưa thì mình cũng hay thích nghe nhạc, ờ, mấy cái thể nhạc nhạc điện tử EDM chẳng hạn. Đó, ờ, và bây giờ thì nói chung nà mình cũng thích nghe những cái thể loại nhạc, ờ, Pop đó. Bạn có hay nghe nhạc, ờ, Mỹ, ờ, nhạc hay bạn hay hay bạn có nghe hay hay nghe hay nghe nhạc nước ngoài không, hay là bạn, ờ, chỉ nghe nhạc Việt Nam thôi? Ừm hưm.
À. À. À há. À, EDM. Ờ. Nhạc nước ngoài nhạc nước ngoài thì mình, ờ, cũng chỉ hay nghe những cái bài nhạc cũ cũ ngày xưa, kiểu như là là là, s ờ, Forever hoặc là mấy cái bài như là, ờ, của, ờ, Backstreet Boys ấy thôi, gọi là, nhạc cũ thôi. Chứ còn những cái nhạc, ờ, của ca sĩ mới mới bây giờ như ngay cả Taylor Swift mình không nghe, <chuckles> vì mình dốt tiếng Anh. <chuckles>
Ừm. Ồ, ồ. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ồ. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Đúng rồi. Ờ, Backstreet Boys, chắc là bạn cũng, ơ, biết bài "I Want It That Way" chứ nhỉ? Ừm hưm.